Ừm, đúng là cái việc mà sự quan tâm của người thân hay là đồng nghiệp, ờ, cũng rất là quan trọng, đúng hông nè? Thì, ờ, mọi người thì có một cái dấu hiệu nào đó về việc, ví dụ như là, cái bảng đánh giá hiệu suất trong công việc hay một cái điều gì đó mà nó mang tính chất liên quan tới công việc mà nó cảnh báo bạn hông?
Ừm, rất là quan trọng. Ừm. Đôi khi thì như là mình bắt đầu thấy là mình không còn ranh giới giữa công việc với cả đời sống cá nhân của mình nữa ấy. Kiểu, cứ lúc nào cũng phải kiểm tra tin nhắn này, kiểm tra email này. Xong rồi, đầu óc thì lúc nào cũng, kiểu, quay quanh công việc nhưng mà rõ ràng là chả thích làm đâu, nhưng mà nó cứ bị, kiểu, phiền toái với mình cả ngày chẳng hạn ấy. Ừ, đấy. Nhưng mà cảm giác như là đã chả muốn làm cái gì nữa rồi, hoặc là mình cũng chỉ làm cho xong thôi ấy, mình cũng không còn cái tinh thần trách nhiệm nữa, nhưng mà lúc nào mình cũng bị bủa vây bởi xung quanh nó cứ toàn là công việc là công việc ấy. Đấy. Ừ.
Ờ. Nó bị kéo vô, đúng hông? Ừm. <laughs> Ừm. Mình hiểu nè, lúc đó chắc bạn rất là khó chịu ha, kiểu là, ong ong trong đầu, ong ong xung quanh mọi thứ là, à, công việc rồi tùy chuyện nhà cứ lẫn lộn lẫn chồng chéo nhau, đúng hông nè? Thì lúc đó
Đó. Ừm. Mà nó lại còn xuất hiện một cái vấn đề đó là mình bị lo âu một cách vô cớ nữa cơ.
Vậy á hả? Tức là bao như ra sao bạn?
Ừ. Kiểu như, lúc nào mình cũng lo lắng, lo lắng là, ừm, không biết là sắp tới cái gì sẽ đến đây? Không biết là sắp tới cái gì nó sẽ đè vào đầu mình nữa đây? Đấy. Kiểu như vậy. Lo lắng rồi nhịp tim tăng nhanh. <laughs> Ừ, rất là sợ luôn ấy, kiểu mình thấy cũng báo động đỏ luôn á.
<laughs> Tức là có bao nhiêu thứ cần suy nghĩ là cứ lôi về bạn, đúng hông? Ừm.